พอจะเล่าความทรงจำเล็ก ๆ ในบ้านน่ะค่ะ ที่ทำให้คุณน่ะนะคะยิ้มได้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อือฮึ ได้เลย อ๋อ ได้เลยค่ะ ก็จะมีหลายช่วง หลายช่วงแล้วกันน่ะค่ะ น่าจะ จะเป็นตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ นะคะ แล้วก็แบบ เอ่อ ประมาณอยู่กับพ่อกับแม่นะคะ แล้วก็จะมาโตมา แล้วก็อยู่กับสามี แล้วต่อมาก็มีแมว <laughs> มันก็จะมีความทรงจัง แบบหลากหลายเหมือนกัน อา ค่ะ
อา อืม <laughs> อ๋อ โอเคค่ะ แล้วอย่างงี้ตอนอยู่กับพ่อกับแม่เนาะ ก็คือแบบว่าเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดมา อะไรประมาณนี้เลยใช่ไหมคะ? อา โอเค อย่างงี้ก็ต้องมีความทรงจำแบบเยอะมาก ๆ แน่ ๆ เลย อืม
อือฮึ อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ มันก็จะมีความทรงจำ ใช่ ๆ ๆ โอ้ ใช่ ๆ หลากหลายมากเลยค่ะ เออ เอาเป็นว่าแบบ เออ ตั้งแต่เด็ก ๆ เนาะ ที่แบบว่าเราอยู่กับพ่อกับแม่ละกันค่ะ เอ่อ แม่เรานะเขาก็จะแบบว่า เอ่อ จริง ๆ อะ พ่อกับแม่เราเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่า เออ ไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่เลยค่ะ บางทีอะเราก็จะอยู่กับปู่ย่าตายาย อ เอ๊ย ปู่ คุณปู่ คุณย่า อะ ไม่ใช่สิ คุณปู่อะเสียไปแล้วตั้งแต่เราเด็ก ๆ เรามักจะอยู่กับคุณย่านะคะ แล้วก็ เอ่อ คุณอาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น้องเรา แต่พอเราโตมาหน่อยค่ะ พ่อ
ค่ะ อืม อืม อือ อุ๊ย! แสดงว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ พอเราโตมาหน่อยค่ะ เออ เราก็จะอยู่กับ เอ่อ เหมือนกับว่า เอ่อ อะไรนะ?
อืม
อยู่กับ แยกบ้านมาค่ะ อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ แต่ตอนนั้นพ่อเราก็ไปทำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับแม่ แต่ว่าแม่เราก็ไม่อยู่บ้านอีก ก็อยู่ ก็จะไปทำงาน แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ ก อยู่กับน้อง เวลาเราเลิกเรียน หรือว่าเสาร์อาทิตย์ หรือไม่ก็อยู่กับ เอ่อ พี่เลี้ยง อะไรอย่างงี้ค่ะ เออ ประมาณเนี้ยค่ะ แต่ ใช่
อืม อ้อ อยู่กับพี่เลี้ยงด้วย โอ้โฮ แสดงว่าคือแบบเหมือนประมาณว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเด็กนิดหนึ่งใช่ไหมคะ คุณแม่ถึงแบบว่าต้องจ้างแบบพี่เลี้ยงมา ว อยู่ด้วย? อ๋อ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ เพราะว่าเราอยู่กัน ค 2 คนพี่น้อง อะไรอย่างเงี้ย เรายังเด็กอะ อยู่ เหมือน เหมือนประถม อะไรอย่างเงี้ย เออ ยังไม่ พ่อก็ไปทำงานต่างประเทศ แม่ก็ต้องไปทำงาน อย่างเงี้ย ก็ ก็ต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ แล้วตอนนั้นแยกบ้านกับ กับ เอ่อ ไม่ได้อยู่กับคุณย่าแล้ว ใช่ไหมคะ ใช่ ใช่ อืม เราก็จำได้ เมื่อไหร่ก็แล้วตาม ก็ตามค่ะ ที่คุณแม่เขาหยุด อะไรเงี้ย เขาก็มักจะทำกับข้าวให้เรากินน่ะค่ะ แล้วเขาก็จะรู้ว่าเราอะชอบกินข้าว อะไรเงี้ย ช ชอบกัน กินกับข้าว อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะชอบทำ เออ
อา ค่ะ ย่าแล้วใช่ไหมคะ? อ๋อ อือ ๆ อืม อืม
ใช่ ทีเนี้ยค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็จะมีกับข้าวที่เขาทำมาให้เราอะหลายอย่างเหมือนกัน ก็อยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง?
อ้อ เหรอคะ? อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง เพราะว่าดูแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ คุณแม่ว่างปุ๊บเขาก็จะทำกับข้าวให้กินใช่ไหมคะ? คือคุณแม่คือแบบว่าเขาหยุด หยุดงานวันเสาร์อาทิตย์ไหม หรือว่าเขาไม่มีวันหยุดเลย ต้องหาวันหยุดเอง?
อือฮึ ใช่ ใช่เลยค่ะ อือ อือ เขาจะ เขาก็จะแบบว่าหยุดแบบว่าเป็นอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์ละครั้งอะค่ะ อา จะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ ใช่ เขาก็แบบไปทำงานบริษัทเอกชน ไม่ได้แบบว่าทำงานแบบว่าข้าราชการ อะไรเงี้ย หรืออาจจะ แบบบริษัทที่แบบเขาให้หยุดเสาร์อาทิตย์ เพราะว่าบางบริษัทเขาจะให้หยุดแค่อาทิตย์ละวัน อะไรแบบนั้นน่ะค่ะ อือฮึ
อืม โอเค โอ้ อ๋อ อ๋อ แบบนี้นี่เองค่ะ อา แล้วอย่างงี้คุณแม่ทำอาหารอะไรให้กินบ้างคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ก็ตอนนั้นจำได้ค่ะ เพราะว่าที่ ที่ ที่ตอนเราเด็ก ๆ ค่ะ แม่เขาก็จะชอบทำโจ๊กให้ทานอะค่ะ อา
ฮะ ทำโจ๊กเลยเหรอ?
ใช่ ๆ ก็จะทำโจ๊ก เพราะว่าเขารู้ว่า
อุ๊ย มันดูยากมากเลยนะคะ
เออ ใช่ เพราะว่าจำได้ว่า แบบว่าคุณย่าเขาเคยขายโจ๊กตอนเราเด็ก ๆ อะ แล้วแม่เขาก็จะสืบทอดโจ๊กมาจากคุณย่าค่ะ ทีเนี้ยเขาก็เลยรู้ว่าเราอะชอบกินโจ๊กตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะว่าเรากินโจ๊กคุณย่าเป็นประจำ แล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่ารู้ว่าเราอยากกินโจ๊ก แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็คิดถึงโจ๊กคุณย่าด้วย เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับคุณย่าแล้ว ใช่ไหมคะ เขาก็มักจะทำโจ๊กให้เรากิน เราก็เลยรู้สึกว่า แบบ เออ มันรู้สึกอบอุ่น อะไรเงี้ย เออ มันก็ดร็อป ทำให้เราอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มได้เวลาที่แบบว่าแม่อะทำอาหารอร่อย ๆ ให้เรากิน อย่างเงี้ย อา อือฮึ
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ อ้าว แล้วอย่างเงี้ยคุณแม่ทำโจ๊กให้กินอะค่ะ เหมือนที่แบบว่าคุณย่าทำให้กินเลยไหม รสชาติเดียวกันเลยไหมคะ?
ใช่ ๆ รสชาติเดียวกันเลยค่ะ เพราะแบบว่าเหมือนกับถอดสูตรกันมาเป๊ะ ๆ เลยอะค่ะ ทุกอย่างเลยค่ะ ว่าเป็นหมูบะช่อที่เป็นปั้นก้อนทอด เออ เป็นปั้นก้อนเนี่ยนะคะ แล้วก็แบบว่าใส่ไปในโจ๊กนะคะ อะไรอย่างเงี้ย น้ำซง น้ำซุป หรือว่า หรือแม้จะ จะ แต่จะเป็นเนื้อโจ๊กเองค่ะก็เข้มข้น ข้นคลั่กอะ เหมือนกับโจ๊กของคุณย่าเลยค่ะ เออ อะไรประมาณเนี้ย ใช่ รสชาติก็จะแบบ อือ
อื้อฮือ อา ๆ อ๋อ ก็คือประมาณว่าคุณแม่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบว่าคู พูพักลักจำ มาจากคุณย่า คือคุณย่าไม่ได้แบบว่าสอนแบบจริงจัง อะไรอย่างงี้เปล่า สอน สอนไหม? สอน อ๋อ แสดงว่าแบบว่า เออ ถ้าเกิด สูตรเป๊ะก็คือแบบว่าไม่แปลก อะไรอย่างงี้ อืม
อืม สอนอยู่เหมือนกัน สอนค่ะสอน สอนอยู่เหมือนกัน ใช่ ใช่ ใช่ เพราะว่าเรา พอเราไม่ได้อยู่กับคุณย่า อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะ ก็ ก็ไม่มีโอกาสกิน เพราะฉะนั้นน่ะแม่ก็มักจะทำให้เรากินกับน้องกินอะค่ะ เพราะว่าตอนเด็ก ๆ อะกินเป็นประจำทุกวัน ใช่ ก่อนไปโรงเรียน แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเมนูอื่นอีกเหมือนกันค่ะที่เราอะชอบ แล้ว แล้วแบบพอเวลาแม่ทำให้เรา เราก็สึก ว่าแบบมีความสุขอะ เออ แบบว่า เอ่อ เหมือน เหมือนกับว่ามัน มันเวลาทำกับข้าว มันผสมด้วยความรัก ไปด้วย อะไรเงี้ย นึกออกไหมคะ เออ อือ ๆ ใช่ เพราะว่า
ค่ะ น้องก็ได้กินด้วยใช่ไหมคะ? อ๋อ อืม อ๋อ อา นึกออก ๆ ใช่ค่ะ อา แล้วอย่างเงี้ยคุณแม่ทำอะไรอีก ให้กินอีกคะ?
อืม ค่ะ เออ คุณแม่ก็มักจะทำ อ่า เมนูง่าย ๆ นะ ก็จะเป็นหมูปั้นก้อนทอดค่ะ ที่เราพูด หลุดพูดเมื่อกี้ เพราะว่า พ คุณแม่มักจะทำให้ ให้บ่อย ๆ เราชอบมาก เพราะว่าแบบบางที มัน มันจะมี มัน รสชาติมันก็จะแบบว่า มันจะผสมด้วยแบบว่า อะไรนะ มันจะผสม เอ่อ สามเกลออะค่ะที่จะมีรากผักชี กระเทียม พริกไทยค่ะ มันจะหอม อร่อย มัน มันเข้ากันมากกับหมู แล้วหมูเอาไปทอดมันก็จะกรอบนอก แล้วก็ข้างในอะก็จะเป็นฉ่ำ ๆ เนื้อหมู มัน แล้วมันก็หอมกลิ่นสามเกลอ ถ้ากินกับข้าวร้อน ๆ แล้วมันอร่อยมาก ๆ เลยค่ะ แล้วเราก็มีความสุขมาก ๆ คือแม่อะเหมือนจะรู้ใจว่าเราอะชอบกินอะไรอะค่ะ เหมือนกับเขาอะใส่ใจเรา ใช่ไหมคะ รักเราอะ แล้วเราก็เลย รู้ว่าเราอะชอบกินอะไร เขามักจะทำอันนั้นน่ะให้เรากิน เราก็เลยรู้สึกว่ามีความสุข แล้วก็ยิ้มได้เวลาที่คุณแม่มักจะทำ เวลามีเวลาว่าง แล้วก็ทำกับข้าวให้เรากิน อะไรแบบเนี้ยค่ะ อือฮึ
อือ อ อา ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ? อา อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่เขาทำกับข้าวให้กินเนาะ มันเป็นของที่เราชอบอะ แล้วอย่างเงี้ยน้องเราอะก็ได้กินด้วย แล้วน้อง แล้วมีแบบว่าอาหารที่แบบว่าน้องชอบแล้วคุณแม่ทำให้ด้วยไหมคะ? หรือว่าจะทำแบบว่าเน้นแบบ แต่ของเราอย่างเดียว?
อืม ใช่ ใช่ อือฮึ ไม่ค่ะ แม่เขาก็จะทำอย่างอื่นด้วยค่ะ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่แบบแม่ทำ อะ เมนูที่ เออ ที่เราชอบอะ เขา คือเขาจะรู้ ถ้ำทำเมนูเนี่ยเราชอบ อา อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะบอกว่า เออ รู้ว่า อันเนี้ยแม่ทำสำหรับเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าปกติอะน้องก็กินหมดทุกอย่างค่ะ น้องเราเป็นคนกินเก่งมาก กิน
อืม อืม <chuckles> อ๋อ โอเค จะแบบ อือ
คือแบบว่าเขาไม่ได้แบบว่ามีอะไรพิเศษเลย เขาก็ขอให้เป็นแบบว่า
อ๋อ คือเขาไม่ได้แบบชอบพิเศษ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ คือทุกอย่างที่ทำ ก็คืออร่อยหมด
ใช่ ๆ ก็ขอ ถูกต้อง เขาขอแค่เนื้อสัตว์ก็เท่านั้นเอง เขาเป็นคนที่แบบว่าชอบกินเนื้อสัตว์เยอะ ๆ ใช่ เขาจะเป็นเน้นเนื้อสัตว์ อื้อฮือ จะไม่เหมือนเรา
<laughs> อ๋อ <chuckles> อ๋อ ถ้าอย่างเงี้ย ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าน้องเน้นเนื้อ เนื้อสัตว์ แสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างดูแลสุขภาพตัวเองดีหรือเปล่า? แบบว่าเน้นเนื้อสัตว์ มันก็เหมือนแบบเน้นโปรตีน อะไรอย่างงี้ไหม? อาจจะแบบไม่ค่อยกินแป้ง อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ค่ะ เหมือนเด็กกินเก่ง เหมือนเด็กกินเก่งน่ะ แบบว่าเด็กผู้ชายเลือกกินแต่เนื้อ อะไรเงี้ย แบบอร่อยไง ไม่ ค มากกว่าเงี้ย เลือกแล้วแบบกินที 2- 2 ชาม อะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนแรก ๆ อะ เด็กปกติอะ ก็อ้วนเอา ๆ อะไรเงี้ย น้องเราอะ อืม
อ๋อ อ๋อ อ๋อ ก็คือแบบว่าด้วยความที่แบบแม่ทำอาหารอร่อยแล้วก็ถูกปากด้วยเนาะ มันก็เลยแบบว่า เขาเรียกว่าไร กินแบบ สอง ชาม 2 ชาม อืม ค่ะ อา แล้วอย่างงี้อะมีความทรงจำอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ?
อือฮึ ใช่ อืม ใช่ ๆ อืม อ๋อค่ะ คือนอกจากคุณแม่แล้วใช่ไหม อย่าง อย่างคุณพ่อที่เราบอกอะ เขาก็มักจะไปต่างประเทศ ใช่ไหมคะ ก็นาน ๆ กลับมาทีอะ อาจจะปีละครั้ง 2 ครั้งอะ ทุกครั้งที่คุณพ่อกลับมาอะเราจะดีใจมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเราอะตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่า คุณพ่อเมื่อไหร่จะกลับ พอคุณพ่อกลับมาเราก็จะแบบ โอ้โฮ ดีใจสุด ๆ เลยค่ะ แบบ โอ้โฮ น้ำหูน้ำตาไหลแบบดีใจแบบยิ้มแบบ แล้วพ่อก็เหมือนแบบ คือ คือเรารับรู้ได้ว่า พ่ออะรักเรามาก ๆ ค่ะ แล้ว แล้วพอพ่อจากเราไปใช่ไหมคะ เราก็เหมือนคิดถึงเขา พอเขากลับมาเราก็เลยรู้สึกว่า ดีใจมาก ๆ ค่ะ มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เราอะอบอุ่นหัวใจ แล้วก็แบบว่ายิ้มได้ค่ะ ตอนนั้นน่ะค่ะ เออ แล้วก็มีความสุขมาก ๆ ช่วงที่แบบว่าพ่อเขากลับมาอยู่กับเราช่วงหนึ่งที่แบบว่าที่เขาลาพักร้อนน่ะ พ่อก็จะแบบว่า เออ ทอ คอยแบบว่าเอาอกเอาใจแบบว่าพาเราไปกินขนม พาเราไปเที่ยว พาเราไปกินร้านอาหารสเต๊ก อะไรอย่างเงี้ย ที่ ที่สมัยก่อนที่แบบดัง ๆ อะไรเงี้ย ก็จะพาเราแบบว่ากับน้อง อะไรเงี้ย เออ ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย แบบ มัน มันเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นดีอะค่ะ อือฮึ ตอนนั้นน่ะ
อืม อืม คิดถึงเนาะ อืม โอ้โฮ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ย คุณพ่อไปทำงานที่ต่างประเทศอะค่ะ ก็คือเหมือนแบบว่าโดนส่งไป หรือว่าคุณพ่อสมัครไปเองอะคะ?
คุณพ่อเขาสมัครไปเองค่ะ
อ๋อ แล้วอย่างงี้เรา เขา เขาเรียกว่าอะไรอะ เอ่อ เรา เราได้แบบว่าไปเยี่ยมคุณพ่อที่นั่นไหมอะคะ แบบ ประเทศที่คุณพ่อไปค่อนข้างไกลไหม?
อ๋อ มะ ไม่ได้ไปค่ะ ใช่ ไกล ไกลค่ะ ก็แบบว่า แต่เราตอนนั้น สมัยนั้นน่ะ มันจะไม่มี Social Network เลยนะคะ แต่มันจะไม่มี LINE ไม่มีอะไรค่ะ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะค่ะ สมัยนั้น เราจะติดต่อพ่อโดย โดยจดหมายอย่างเดียวค่ะ อือฮึ
อืม อ๋อ ก็คือแบบ อยู่แบบ อ๋อ จดหมายเหรอคะ อ๋อ ก็คือโทรศัพท์ก็โทรไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ เขียนจดหมายอย่างเดียวค่ะ โทรได้เหมือนกัน แต่ว่าน่าจะแพงมากอะค่ะ เพราะตอนนั้นน่ะค่ะ มันไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยค่ะ <chuckles> มันมีแต่โทรศัพท์บ้าน
อืม อืม อืม แบบนี้นี่เอง ถ้าเกิดโทรไป ถ้าเกิดสมมติแบบเขาไม่รับ ก็อาจจะแบบว่าต้องเสียเงินแล้ว ถ้าอย่างงั้นก็คือทำเป็นจดหมายดีกว่า แล้วปีหนึ่งกลับมาประมาณกี่ครั้งอะคะ? ประมาณแบบ
เออ ใช่ ถ้าจะโทรก็โทรทางไกล อือฮึ ใช่ อือฮึ น่าจะประมาณ ปี ปีละครั้ง 2 ครั้งได้ไหมคะ ถ้าเราจำไม่ผิดอะนะคะ อือฮึ
แต่ไม่มีวันที่แบบตายตัวใช่ไหมคะ? แบบว่า เช่น แบบปีใหม่หรือว่าวันสงกรานต์ อะไรอย่างงี้ คือแล้วแต่คุณพ่อหยุดเลย ก็คือจะกลับมาหา อ๋อ อะ แล้วอย่างนี้คุณพ่อกลับมาหา มีกิจกรรมทำร่วมกันในบ้านไหมคะ?
ใช่ อือ ใช่ ๆ ถูกต้องค่ะ ทำกิจกรรมร่วมกันบ้า อ๋อ มีค่ะ ก็อย่าง <clears throat> เอ่อ เราอะจะแบบว่า แต่ก่อนอะเราไม่รู้อะวิธีแบบว่าเลี้ยงหมา เลี้ยงแมว อะไรอย่างเงี้ย พ่อเขาจะแบบว่า เอ่อ จะชอ เป็นคนที่รักหมา รักสัตว์มาก อะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะสอนเราค่ะว่า เออ ใช่ แล้วเขาจะสอน บอกว่า "เออ เลี้ยงสัตว์อะ ก็ต้องให้ดูแลเขาให้ดี ๆ แล้วก็คอยให้ข้าวให้ อาหารมัน อ อาบน้ำ" อะไรพวกเนี้ย เราอะก็ไม่รู้มาก่อน ตอนเด็ก ๆ เราไม่รู้เลย แล้วพ่อก็ เรา ก็แบบว่า เออ ให้เราอะช่วยทำอาหาร หรือว่าคลุกข้าวให้หมากิน อะไรอย่างเงี้ย เออ เล่นกับหมา อะไรเงี้ย คือตอนนั้นน่ะเราไม่รู้นะคะ เราก็ พอพ่อกลับมา เราถึงได้รู้ว่า เฮ้ย เราจะต้องแบบว่า เออ ดูแลหมาบ้าง อะไรเงี้ย ดูแลหมาให้มันดี ๆ ดูแลแมวให้มันดี ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก่อนนะเราก็แบบว่าเลี้ยงมันแบบว่าตามมีตามเกิด เอาอย่างงี้ดี กว่า แต่พอ พอ
อือฮึ อืม จริงเหรอคะ? อืม ค่ะ อา ก็คือเหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าไร เลี้ยงแบบตามมี ตามมี อ่า ก็คือแบบว่าให้ข้าวกินอย่างเดียว อย่างอื่นก็คือแบบว่าไม่ ไม่ได้เล่น ไม่ได้ใส่ใจ อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ?
ปล่อยปละละเลย เออ ค อืม มัน คือ คือเล่นอย่างเดียวค่ะ แต่ไม่ได้ให้ข้าวเลยค่ะ ข้าวก็แบบ ป เป็นหน้าที่คนอื่นไปเลย เราไม่รู้เลยตอนเด็ก ๆ อะ พอพ่อกลับมาเราถึงได้รู้ ใช่ เราถึงได้รู้ว่า เอ๊ย เรา เรา เราเลี้ยงเขา เราต้องรักเขา เราต้องดูแลเอาใจใส่เขา คอยป้อนข้าว เอ๊ย ไม่ใช่ป้อนข้าว คอยให้อาหารเขา อะไรอย่างเงี้ย เออ ทำอาหารให้เขา
อืม ๆ อ้าว อ๋อ ก็เป็นหน้าที่คนอื่นไป อืม <chuckles> อ๋อ
เออ ประมาณนั้นน่ะค่ะ เออ มันก็เลยแบบ เออ เป็นสิ่งนี้เล็ก ๆ อะไรเงี้ย เหมือนกับว่า เออ ได้ทำกับ เอ่อ อา ทั้งหมาที่เรารัก ใช่ไหมคะ แมวที่เรารัก แล้วก็พ่อ อะไรอย่างเงี้ย ครอบ ครอบครัวที่เรารัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลย มันเป็นอะไรที่แบบ เออ อบอุ่นหัวใจเหมือนกันน่ะค่ะ แล้วก็ทำให้เราอะยิ้มได้เหมือนกัน อืม
อืม ค่ะ อืม อืม ก็เป็น ก กิจกรรมแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเนาะ ที่แบบว่าพ่อมาปลูกฝังให้เราแบบว่าคอยแบบว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มี มีอะไรอีกไหมคะ ที่แบบว่าในบ้านที่ทำให้แบบว่าคุณยิ้มได้?
อืม ใช่ อืม อืม อ้อ มีอีกเยอะแยะ แต่ว่าทั้งนั้นขอข้ามช็อตไป เอ่อ ข้ามไปตอนที่เราอยู่กับสามีแล้วกันนะคะ อะฮะ เออ เออ พอเรา เอ่อ พอ พอแต่งงานมาแล้ว ใช่ไหมคะ ก็แต่งงานมีสามี อะไรเงี้ย สามีอะก็จะเป็นคนที่ดูแลเราดีมาก ๆ เลยค่ะ มันก็เลยแบบว่าทำให้เรายิ้มได้ บางทีอะเขาเห็นเราเหนื่อย ๆ ใช่ไหมคะ ทั้งที่เขาเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ เขาอะจะเป็นคนทำกับข้าวให้เรากินบ้าง หรือบางทีก็ทำงานบ้านให้เราบ้าง ใช่ ทำงานบ้านให้เราด้วยนะ อย่างปกติอะค่ะบางทีอะเราต้องเป็นคนดูแลแมว ใช่ไหมคะ เขาอะเห็น เราเหนื่อยแล้วเขาติดงานนะ เขาก็จะเป็นคนทำ เอ่อ ให้เรา อย่างไปตักฉี่ตัก อึแมวอะ ปกติอะเป็นหน้าที่เรา ถ้าหากว่าเรายุ่ง เรา อะไรเงี้ย เราก็บอกให้เขาอะ เป็นคนไปตักฉี่ตักอึแมว แล้วก็คอยเอาขยะ ไปทิ้ง เขาทำให้ เทาหมด ทุกอย่างเลย แล้วเป็นไรที่แบบว่าน่ารักมากเลยอะ เออ เราเนี่ย เราก็แอบยิ้มเหมือนกันนะคะแบบเนี้ย
ได้ ๆ ค่ะ อยู่กับสามีเป็นไงบ้างคะ? ความทรงจำในบ้าน อืม อืม อุ๊ย น่ารักอะ โอ้โฮ อื้อฮือ อา อือ ๆ โอ้โฮ เออ โชคดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบว่า เออ เขาแบบว่าคอยดูแล อะไรเงี้ย คือเขา เขาไม่ได้แบบว่าคอยซัปพอร์ตเราอย่างเดียวเนาะ บางทีแบบว่า อา เรา เราแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ มี มีเลี้ยงแมวด้วย อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตในบ้าน เขาก็คอยซัปพอร์ตเแมวอีก อืม โชคดีจัง อืม แล้วอย่างงี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะ? ที่เขาทำแบบว่าให้เราแบบยิ้มได้ อะไรเงี้ย นอกจากแบบว่าช่วยเหลืองานบ้านแล้วอะเนาะ อา
ใช่ อืม อือฮึ ใช่ อือฮึ ใช่ ใช่ นั่นแหละค่ะ อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ อืม ก็ ก็มีค่ะ ก็แบบว่า เออ วัน วันเกิด วันวาเลนไทน์ อะไรเงี้ย เขาก็จะแบบว่า เอ่อ ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ อะไรอย่างงี้ค่ะ อ่า หรือว่าแบบพาไปกินข้าว อะไรเงี้ย นอกบ้าน ไรเงี้ยค่ะ เออ มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอบอุ่นหัวใจ แล้วก็แบบว่า รู้สึกว่ามีความสุข บ้านมันก็แบบน่าอยู่ขึ้น ไรงี้ค่ะ อา แบบนี้ค่ะ
โอ้ อืม อืม มันก็เป็นวันสำคัญน่ะเนาะ แบบว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่แบบว่าไปกินข้าวด้วยกัน ไม่ต้องแบบเป็นมื้อที่แพง หรืออะไรอย่างงี้ ก็ ก็ยังดี มีเค้กให้ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็โอเคแล้วเนาะ ก็ถือว่า มันเป็นแบบความทรงจำที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็ ก็คือเหมือน บ ว เขายังใส่ใจอะ เขายังจำเราได้ อะไรประมาณเนี้ย เออ เป็นสามีที่แบบน่ารักมาก ๆ เลยค่ะ อืม
อือ ใช่ อือฮึ ใช่ ถูก ใช่ ๆ อืม อืม ใช่ ใช่ <chuckles> ใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากเนี้ย มันก็จะมีอะไรที่แบบว่าทำให้เราอะ เออ ยิ้มได้ก็คือแมวค่ะ <chuckles> อือฮึ ใช่ ก็คืออะ เราอะ เราเลี้ยงแมวหลายตัว แมวมัน เราเลี้ยงหลายตัว แล้วแบบว่าบาง ตัวอะ คือ ม เชื่อไหมคะว่า แมวอะฉลาดแล้วก็รู้มากเลยนะคะ? แบบบางทีอะแมวเราตัวหนึ่งอะค่ะ อืม มัน ช จะติดแม่มากอะค่ะ ก็ ค แม่ แม่ก็คือตัวเราเนี้ยค่ะ เราเรียก กับเขาว่าเป็นลูกเนาะ เป็นแม่ลูกกัน อย่างเงี้ยค่ะ เขาอะจะตามเราไปทุกหนทุกแห่งเลยนะคะ แบบว่าเฝ้าเราเลย หน้าห้องน้ำบ้าง เราจะไปหลังบ้านก็เฝ้าหน้าประตู พอจะนอนก็ต้องมาแบบว่าขึ้นนอนบนเตียง แล้วก็พัวเวลานอนนะคะ เขาก็จะแบบว่ามาหนุนแขนเรา มา แล้วก็เอาหัวมาหนุนแขนเรา อะไรงี้ แล้วก็ขาเขาก็จะกอดแขนเรา อย่างเงี้ย เหมือนคนแบบว่ากอดหมอนข้าง นึกออกไหมคะ? แบบนั้นเลยค่ะ เออ แล้วก็บอก เอ๊ย! แล้วมันก็แบบรู้สึก ทำให้เรารู้สึกว่า เออ ยิ้มได้ บางทีอะ เห็นเราอะทำงานดึก ๆ ดื่น ๆ เนี่ย แมวอะ เราจะไปลูบเขา ปรากฏว่า เขาอะเลียเราอะ เหมือนแบบเป็นห่วงแม่อะ "เออ แม่ทำงานหนัก" อะไรเงี้ย "เออ แม่พักผ่อนมั่ง" เราคิดเอาเองนะ แต่ว่าคิดว่าน่ามา แม้วอาจจะ อยากจะสื่อสารว่า เขาอะเป็นห่วงเรา อือฮึ โอเคค่ะ
อ้อ เหรอ? อ๋อ ทำไมอะคะ? แมวแบบมีนิสัยยังไงคะ? อ๋อ เลี้ยงหลายตัว อืม ยังไงคะ? อ๋อ อา ค่ะ หือ <chuckles> อุ๊ย! จริงเหรอ? อ้าว อืม เหรอ? อา ค่ะ อือ อ๋อ เรา จริง ๆ แล้วเขาอาจจะแบบ เออ น่าจะใช่ค่ะ เขาอาจจะแบบว่าอยากจะสื่อสารเนาะ แบบว่า เออ แบบเหนื่อยหรือยัง? หรืออะไรอย่างงี้ แบบว่าบางทีอาจจะแบบว่า ไม่ได้แบบว่าจะสื่อสารว่า เหนื่อยหรือยัง? แต่แบบว่า เออ มาเล่นกับฉันบ้างเถอะ อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า? อืม
อืม ใช่ ๆ อืม อืม ค่ะ เออ ใช่ ๆ ใช่ ๆ นั่นแหละค่ะ มันก็เป็นอะไรที่แบบว่า เออ มีความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ นะคะ ทำให้เราอะยิ้มได้ แม้ว่า แต่ว่าสัตว์เลี้ยงเล็ก ๆ อะค่ะที่เรารักอะ มันก็ทำให้เรายิ้มได้เหมือนกันน่ะค่ะ อืม ปะก็ ก็ประมาณเนี้ยค่ะ อะ ค่ะ
อืม โอ้ แบบนี้นี่เอง ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ที่แบบว่า มาเล่าเรื่องความทรงจำเล็ก ๆ เนาะ มันทำให้เราอะได้ยิ้มตามคุณไปด้วยเลย ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อือฮึ อือ ๆ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ